Hm, ja, also, ich glaube vielleicht so Alkohol trinken ist so 'n typisches Beispiel dafür. Also, ich bin super aktiv und ich bin gerne unterwegs. Ich bin aber einfach 'nen Morgenmensch und ja, wenn die meisten Leute grade in meinem Alter treffen sich halt einfach abends und gehen dann feiern und das mache ich auch manchmal gerne. Aber ich bin eigentlich genieße ich's halt viel lieber, irgendwie tagsüber feiern zu gehen, ehrlich gesagt und, ähm, ja, aber dann gebe ich mir irgendwie so 'nen Ruck, sage so: „Okay, das wird bestimmt witzig“, und gehe dann damit hin. Aber eigentlich mache ich's nicht für mich, sondern halt dann für andere.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, und wahrscheinlich auch, damit du deine Freunde dann überhaupt auch mitbekommst, ne, weil sonst müsstest du ja absagen und dann würdest du sie gar nicht sehen, oder?
Ja, also, ich glaube die meisten meiner Freunde, die sind jetzt nicht nur so Feierfreunde, also, da lege ich schon sehr viel Wert drauf. Die sehe ich auch jetzt bei anderen Sachen, bei kreativen Treffen oder wenn wir einfach mal 'n Kaffee trinken und quatschen. Hm. Ja, t total, das schätze ich auch sehr wert, aber irgendwie trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich dann da so trotzdem mitmachen muss und aktiv und Spaß haben muss oder ja, manchmal versuche ich mich dann so selber zu überzeugen: „Ah, jetzt hast du aber superviel Spaß auf dieser Party“, weil die ja dafür gemacht wird, dass man Spaß hat. Aber eigentlich, ähm, taugt's mir nicht wirklich.
Mhm. Das ist doch schön. Mhm.